Ừ, cậu có thể rủ bạn bè đi đi à, đi tập cùng ấy, thì tớ nghĩ là, kiểu, cái đấy nó cũng một niềm động lực vui ấy, cậu không biết là cậu bạn bè của cậu có thích chơi những món gì hoặc là, kiểu, tập thể dục những món gì không?
Ừm. Bạn bè mình á thì, ờ, họ cũng giống như mình là, kiểu như là, họ sáng họ đi làm họ đi bộ, họ cảm thấy như đó là đủ rồi á bạn, nên là tụi mình chỉ có sáng là tập trung một chỗ để đi vô công ty thôi, cảm thấy nó vừa vừa đi rồi vừa trò chuyện nó sẽ vui hơn, kiểu vậy á. Còn ngày thường thì ch ừm, bạn mình cũng ít á, ít đi để mình sẽ kêu bằng là, ừm, sẽ gợi ý nè với bạn bè thử xem coi, nếu được thì cùng bạn bè đi rất là vui.
Ừm. À. <chuckles> À, tôi đây đây. Ừm. Ừm. Nghe cũng hay nha. Nếu, ơ, nếu mà tớ không biết thật tớ hỏi mà cậu một tí là khi mà, kiểu, cậu là, kiểu, đi bộ hàng ngày ấy thì cậu có cảm thấy là, kiểu, thư giãn không, có sức khỏe không, buổi tối có ngủ ngon hơn không hay là, kiểu, như thế nào?
Ừm. Ừm, cái, kiểu như là, thật sự thì mình chia sẻ như là cái lúc đầu á, lúc đầu mình nghĩ là, ờ, cái chỗ mà gửi xe đến chỗ mà mình làm việc á, nó gần thì mình nghĩ đó là bình thường, nhưng mà đến khi mà được tuyển vô rồi đi làm rồi đó mình biết một đoạn đường nó xa. Thời gian đầu của mình tầm khoảng chừng nửa tháng nha, mình đi hông có quen á, ừm, rất là mệt đúng rồi, rất là mệt nha, mệt mỏi đúng rồi.
Đi làm, ừm. Thất lạc ừm, chuẩn nhạc. Cuồng chân nữa, đúng không? Kiểu là, kiểu kiểu, chân nó cứ, ơ, bứt rứt xong khó chịu xong cứ mỏi thì người mát xa cho mình cả ngày cả đêm luôn ấy.
Đúng rồi. Chính xác, đúng rồi, đồng ý, trời ơi, lúc đó mình nhức chân lắm nha, mình phải ngâm với nước muối luôn á, nhưng mà sau cái thời gian mình dạng như mình đi quen rồi đó, thì mình cảm thấy nó rất là bình thường, rất là thấy thích á. Cái, kiểu như là, thay vì sáng nào mình cũng phải tập thể dục bài 1, 2, 3, 4 đồ đó, <laughs> đúng hông? Thì bây giờ vô đây, mình đi bộ thôi cũng được, ừm.
Ờ. <chuckles> Một cái bài tập sẵn, đúng không? Xong rồi thế còn ngủ nghê thế nào, tớ thấy cảm thấy nhá tớ cảm thấy nhá, mỗi lần là, kiểu là, tập thể dục xong này, thì cái giấc ngủ của mình cảm thấy ngon hơn mà, kiểu, nó không bị tỉnh giấc giữa chừng hoặc là, kiểu, nó không ngủ sâu luôn ấy cậu ạ, cậu thấy làm sao?
À, đồng ý. Ừm, mình đồng ý với bạn điều đó nha. Ừm, tại vì, kiểu như là, mình, à nói làm sao ta, giống như là mình được giải tỏa bớt đi cái năng lượng á, cái mình, ừm, cảm thấy nó nó nhẹ nhàng hẳn, ừm, đôi chân của mình nó cũng cảm thấy cái giờ thực sự nha, nó giống như cái đôi chân mình giống như một cái đồng hồ vậy đó bạn, nó biết là giờ nào mình phải hoạt động, giờ nào hoạt động, ừm, đến lúc nào mình không hoạt động nó bắt đầu nó sẽ mệt, nó mệt rã rời làm cho mình không thể nào nhấc chân lên nổi là bắt đầu mình biết là cảm giác mình cần phải đi nghỉ ngơi.
Ừ. Lúc đấy biết biết đến tầm rồi, đúng không? <laughs>
Đúng rồi, ngủ rất là ngon nha.

Mình hả? Ừm, mình sẽ thích tập thể dục ở ngoài trời hơn nha, tại vì mình sẽ được, ừm, kêu bằng là, có không khí trong lành nè, làm cho mình thư giãn nhiều hơn nè, ờ, cảm thấy nó cũng hông có mệt mỏi nữa. Ừm, nhưng mà có cái là mình hông biết bơi nha, <laughs> nói về bơi lội, thể dục là mình sợ lắm nha, xuống dưới là chìm nghỉm luôn á. <laughs> Ừm.
Ừm. Ồ, thế à? Ừm, nghe hay nha. <laughs> Wow! Thế là cậu chưa học được chưa được học bơi, đúng không? Vẫn đã bao giờ đã bao giờ cậu t từng từng đi từng đi học chưa?
Đúng rồi. Có tự ờm, có, ừm, mình nhớ là lúc đó mình lớp 6 á, là là lớp 6 đúng rồi, là mình có đi đi trường tổ chức mà tổ chức cho học sinh đồ này kia đi học bơi đồ đó. Ừm, mà thực sự là lúc đầu là mình cứ nghĩ là, à, chắc bơi chắc cũng bình thường, cũng vô là, kêu bằng là, hoạt động tay chân, tập thể dục đồ sẵn này kia, hình thức đồ hết. Cái vừa xuống hồ bơi cái là mình chả biết làm sao mà mình chỉ nằm ở dưới nước thôi, không ngoi đầu lên được. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Kiểu như vậy á, tới hồi mà ông thầy ổng phát hiện ra á là mình cũng uống hơn một ngụm nước hơi nhiều rồi đó, sợ luôn tới giờ.
Ừm. Ừm. Dễ thôi. Cứ chìm thôi. <laughs> <laughs> W wow! Thế thì ừm, ừm. Hừm. Wow! Thế là đúng là cái kỷ niệm khá là vui, đúng hông? Nhưng mà từ đấy đã là cũng tớ cũng tớ nghĩ là, kiểu, nếu mà tốt nhất thì cậu có thể, kiểu, à, tìm thầy học bơi, có thể th thì cũng được á. Bởi vì có thể hồi đấy mình cũng chưa biết, kiểu, cách mà cử động chân tay này, chưa biết cách hít thở này, cho nên là dễ bị sặc nước này. Chứ còn bây giờ nếu mà, kiểu, cậu lớn rồi, cậu được, kiểu, có một cái huấn luyện viên nhá, hướng dẫn đầy đủ thì chắc chắn là sẽ sau này sẽ bơi khá là giỏi đấy nhá.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ô kê, để mình tìm hiểu thử. Ừm, mình sợ nước lắm, từ ngày ấy là mình rất là sợ nước, mình thì mình chỉ thích là, ừm, ừm, rảnh rảnh á thì có thể là đạp xe đạp nè, đạp xe đạp đi mua đồ ăn, đi ra chợ đồ đó, cái đó cũng là một hoạt động, gọi là, tập thể dục, đúng hông? Cũng là hoạt động chân đồ đó, ừm.
Ừm. Ồ! Thế sợ, à, nước Ờ. Ừm, chuẩn nha. Đúng rồi. Chuẩn luôn cậu ạ. Ừm, cậu vừa hít thở để lấy sức, ừm, cậu đạp, đúng không? Mà hơn thế nữa thì nhưng mà, à, nhưng mà tớ bảo nhá, thế nếu mà, kiểu, cậu có thể đạp xe thì tớ nghĩ là, kiểu, đạp xe trong công viên nó phù hợp hơn ấy. Bởi vì tớ thấy là, kiểu, không khí ở đấy nó trong lành. Chứ nếu mà cậu tớ nghĩ là, kiểu, nếu mà, kiểu, đạp xe ở cái ngoài đường bê tông này, à, ở đường nhựa này, xong rồi bên cạnh là ô tô này, xe máy này, xong công trường khói bụi này, nếu mà, kiểu, mình hít thở như thế cũng không phù hợp với sức khỏe của mình tí tí nào luôn.
Ừm. Ừm. Không khí nè. Ờ. Ô kê. Kê, ô kê, để mình làm thử, ờ, tại vì mình cũng chỉ có, ừm, chạy xe đạp khi những lúc mà mình cần mua những thứ, ừm, cần dùng á, mình chạy ra chợ cái mình đạp đi mình đạp về thôi, chứ, ừm, cũng ít đi đi công viên lắm.
Wow! Chạy ngược